Heeh heeh. Iya ya Kak, soalnya jarang sih aku naik gunung, kebetulan kalau misalnya gunung aku kebetulan rumahnya memang arah perbukitan, cuman gak harus yang naik gunung pakai kaki gitu yang jalan kaki gitu kan yang bisa kendaraan naik. <chuckles> Karena kalau jalan kaki kayaknya aku belakangan mungkin tahu kekuatan fisik aku juga kan kayak, oh kita batasi aja gitu daripada merepotkan orang lain gitu sebenernya.
Mhm. Mhm. Oh. Mhm. Mhm. M Mmm. <chuckles> Itu doang sih. <chuckles> Iya iya, bisa ya ternyata seperti itu. Mhm.
Iya, tapi kalau Kakak sendiri kalau pilih, eee, pantai atau hutan ya Kak, kayak tadi Kakak bilang itu lebih pilih mana tuh kalau misalnya Kakak lagi mungkin mau bersantai atau lagi mau apa ya, lagi stress mungkin, lagi mumet, terus ke mana Kakak pilihnya itu biasanya?
Mmm. Mhm. Mmm. Aduh itu pilihan yang sangat berat ya. <laughs> Karena kan memang punya ciri khas masing-masing ya Kak, tapi kalau boleh milih sih paling hutan ya Kak, karena kan di hutan itu, eee, aromanya ada terus kayak keindahan alamnya juga ada juga, terus bener-bener segar dan juga bener-bener hening gitu, itu sih paling. <chuckles> Iya ya ya.
<laughs> Iya, ke mana tuh? Iya, heeh. Heeh. Oh, iya. Oh, iya ya. Jadi jauh dari misalnya keramaian gitu kan Kak?
Iya, iya. Betul betul, jadi kayak apa ya, stress tersendiri gitu kan. Mhm. Mmm.
Wah. Iya juga sih, bener sih Kak. Aku juga kalau paling kalau aku ke hutannya tuh kayak kayak Tahura gitu deh kayak hutan lindung gitu, hutan wisata. Iya.
Mhm. Oh Tahura, iya ya. Iya pernah sih aku ke sana Kak, bener-bener wah luar biasa sih.
Iya sih. Ya itu ya mungkin e gak harus naik gunung kan, tapi lumayan treking pendek gitu kan Kak, yang memang udah ada jalannya. <chuckles>
Mhm mhm. Iya. Iya iya itu bisa. <chuckles> Iya bisa banget, sama kayak kalau di Bandung itu ada kayak Goa Belanda, Goa Jepang ada itu kan juga bisa sebenernya buat treking juga sih.
Ya, itu sih Kak heeh, apa tuh Kak? Oh iya, heeh heeh. Iya. Bener bener Kak.
Iya, karena kan ada hutannya ya. Terus, eee, aku juga sampai, "Wah ternyata bisa nemu ular di sana," gitu. <chuckles>
Iya, ya mungkin takutnya kalau daru mungkin aku juga kadang kalau di pantai kan enggak semua pantai itu yang aman-aman aja dari hewan gitu kan Kak, kadang juga pantai ada ularnya gitu mah. Malah ular pantai itu kayaknya lebih bersembunyi kan Kak, di dalam ba dalam-dalam pasir gitu kan agak susah juga sih.
Iya. Iya iya. <chuckles> Iya. Lebih ini ya. <chuckles> Iya sih bener, kalau misalnya di kota kan keliatan, "Oh itu ada ular," tapi kayak kita cuma lewat aja dia kayak ya gak gak apa-apa gitu kan. Kayak di Tahura itu kan aku sering banget gitu Kak liat, "Wah itu ada." Terus di Goa Belanda, Jepang ada sih sebenernya di bagian selokan-selokannya, tapi ya aman sih nggak kayak gimana.
Iya bener bener banget Kak. Iya sih. Iya. Iya sih. Iya karena udah ramai juga kan, sama orang-orang kan, pengunjung.

Mmm, kalau ini pasti ya, karena kalau misalnya dari kenangan itu, eee, ketika aku pergi ke pantai, waktu itu ke Sayang Heulang gitu ya, Kak. Heeh, ke pantai itu pada saat aku bener-bener ngerasa lelah juga sih secara emosional gitu kan. Dan pertama kalinya juga gitu kan ke pantai. Sebenernya aku kayak di rumah aja gitu, tapi kayak lama-lama kok jadi ketagihan ya buat ke pantai gitu. Terus di sana ju
Iya. Oh, iya. Heeh. Oh, ya.
eee, kayak aku cuma duduk aja gitu, diem selama hampir, ya ada sekitar beberapa jamlah, ya tanpa ada gangguan apa pun gitu ya, Kak. Jadi, bener menikmati gitu, eee, di yah ditemani suara ombak, terus angin sore, dan anehnya sih setelah itu aku merasa kayak, "Wah kenapa ya kok jauh lebih lega?" gitu kan. Terus lebih tenang juga kayak seolah pantai itu bisa, eee, ya, eee, mengibaratkan apa ya, eee, tempat buat ceritalah. <chuckles> Mengungkapkan iya iya, relaksasi, iya seperti itu, kayak keluh kesah kan tanpa harus, tanpa harus aku bicara gitu. Jadi kayak ada tersendiri gitu, menyatu banget gitu kan dengan alam. Ya, itu sih kenangan yang selalu aku ingat. Mhm.
Bener, heeh. Iya. Mmm. Eee, relaksasi tersendiri ya, Kak. <chuckles> Iya, bener. Heeh heeh. Bener, eh. Iya sih setuju banget sih, Kak.